المشكلة دي يعني؟
والله كحلول كحلول مثلًا آآ، يمكن آه جرّبت إن أنا أوجِد حَل كده بسيط، آمم، يعني أنا في الشغل عندي كان في gym جنب ال جنب الشغل، قُلت إن أنا أرُوح إن أنا حتى لو أنا مش هاجري، فقُلت هاعمل حاجة حلوة أوي، هاجري على المشّاية بتاعة ال بتاعة الشغل، عارفة اللي هو مش بتاعة الشغل نَفْسه، الgym اللي جنب الشغل، فقُلت بحيث إن أنا أخلّص الشغل وأطلع إيه، وأطلع على الgym على طول، فزي ما تقولي جرّبت في الأول ما دفعتش طبعًا اشتراك، جرّبت في الأول جلسات وكده، لاحظت إن أنا بارُوح مرّه في الأسبوع بسبب إن أنا الشيفت بتاعي بيبقى معظمُه لَيلي، فطبعا يعني كلمة لَيلي دي أصلًا مش اللي هو باروّح الساعة 22:00 بالليل والَّا 01:00 والَّا 01:00 بالليل، قب ممكن أروّح الساعة 03:00 بالليل عادي جدًا، وممكن أمشي الساعة 04:00 يعني الفجر آه ال ممكن أروّح الوقت ده في الفجر، فطبعا الgym يا إمّا بيكون قافل يا إمّا بيكون بقى أنتِ فاهمة خلاص الطاقة بقى ما فيش، أنا عايز أروّح أنام يدوبك يعني استحالة إن أنا أفضل قاعد مستني، ده أنا بابقى عارفة اللي هو باكون هلكان خلاص فاروّح أنام، فجرّبت مرّه قُلت أجرّبها في الأسبوع كُلّه أرُوح الأسبوع تقريبًا ما رُحتش غير يومين في الأسبوع، فقُلت ط طبعًا الموضوع ده مش هينفع معايا مش هيمشي أنا محتاج حاجة عارفة اللي هو تخلّيني مستمر وحاجة تخلّيني آمم، دايمًا أبدأ حتى الفكرة فاهمة قصدي، بس فحسّيت إن أنا محتاج محتاج حاجة تانية أصلًا غير دي صراحة
اهم. آه، آه. أوكي. اهم. اهم. بترُوح الص آه، أصلًا! أوكي. اهم. اهم. فاهماك، آه. تمام.